Mmm, kalau aku rekomendasikan ke Malaysia dulu, ya, mirip-mirip dengan makanan Indonesia. Soalnya ak kalau misalkan, mmm, kamu pecinta ekso makanan yang eksotik seperti itu, mungkin kamu bisa pilih ke yang kayak ke Cina atau Vietnam atau Thailand, ada kan yang, eee, makan makanan, eee, aku lupa, sih, masakan eee, nama makanannya apa, yang udang-udang kecil itu loh, yang hidup itu, pernah kamu lihat? Ya, it nah, itu kata teman aku enak, sih, seger, cuman kalau untuk kita yang orang awam ya, nggak cocok kalau makan yang masih, eee, hidup dan goyang-goyang di lidah, itu rasanya geli gimana, gitu kan, ya, Mbak. Jadi kalau mau ah hah atau dibagi, pokoknya S S Singapura, Malaysia itu yang aman, eee, kalau untuk India lebih ke yang orang yang, eee, imunnya lebih kuat, ya.
Mhm. Mhm. Mhm. Oh. Iya iya iya, heeh heeh. Nggak cocok, ya. <chuckles> Mentah. <laughs> Iya, geli coba. Gimana, memang nggak bisa ngebayangin ya. <chuckles> Mhm. Mhm.
Ini untuk tips, eee, dari aku yang terakhir ya, kalau mau kalau imun kamu kuat, kamu boleh ke daerah-daerah tersebut karena untuk kebersihannya memang, mmm, sangat sangat sangat berbeda, kurang iya, jadi jadi kalau mau coba, eee, pelan-pelan, cobalah ke daerah-daerah yang masih serumpun dengan Indonesia. Jepang, itu juga, tapi, susyinya mungkin ya, yang mentah-mentah, kayak gitu.
Ya. Kurang, ya. <laughs> Oke. Bisa, ya. Iya iya iya. Wah, menarik sebenernya, ya, kalau kita misalnya, eee, apa namanya, punya hobi untuk street food, kita bisa punya banyak pengalaman icip-icip gitu ya. <chuckles> Oke, terima kasih banyak ceritanya, heeh, menarik sekali untuk didengarkan. Ya, sampai jumpa lagi. Iya.
Iya. <chuckles> Betul. Sama-sama. Sama-sama, terima kasih untuk waktunya juga. Sampai jumpa. Bye-bye.

Iya tentunya ya karena mereka kan juga paling tidak ada penjualan gitu ya, daripada nggak ada yang beli gitu kan ya, dibandingkan dikasih aja. Nah, kalau misalnya, eee, apa namanya, kita mmm, karena apa Kakak mungkin punya pengalaman untuk, eee, jajan atau kuliner street food di berbagai tempat ya. Nah, yang paling disarankan nih apa nih menurut Kakak nih? Kalau kita mau jalan misalnya di dalam maupun luar negeri yang paling, eee, el direkomendasikan seperti itu. Apa nih kira-kira?
Heeh. Iya. <sniffs> Hmm. Iya. Mmm. Kalau mau memulai, eee, sarannya mulai dari negara yang paling dekat terlebih dahulu sih. Mmm, karena kan, yang paling dekat yang serumpun itu biasanya yang, eee, lidahnya juga familiar gitu sama kit lidah kita. Jadi takutnya kalau belum, belum merasakan masakan-masakan yang serumpun tahu-tahu kita langsung pergi ke kayak Eropa atau lai yang jauh itu takutnya, mmm, lidah kita kaget gitu. Karena sebenarnya dari pengalaman banyaknya berkeliling
Mhm. Mhm mhm. Heeh. Oke.
untuk kulineran gitu ya. Betul, ah, jadi setiap masakan western yang sudah masuk ke negara kita itu sebenarnya rasanya sendiri tuh udah dimodifa dimodifikasi oleh lidah ya sesuaikan oleh lidah orang Indonesia sendiri, betul. Jadi kalau misalkan saya pernah makan, eee, spaghetti yang pasta asli dari Italia gitu dan lain sebagainya, rasanya beda loh. <chuckles> Beda banget. Lebih enak yang buatan Indonesia, iya betul lebih enak yang buatan kita gitu dan ternyata waktu aku pikir, eee, apa ini negaranya ya. Bukan, tapi waktu pergi ke negara yang lain dan beli masakan, eee, masakan-masakan yang banyak dijual di Indonesia sendirilah dan ternyata memang betul sudah dimodifikasi, sesuaikan dengan lidah-lidah orang Indonesia itu sendiri git
Di berbagai tempat ya? Mhm mhm. Disesuaikan ya? Mhm. Tidak lokal. Heeh, heeh. Oh, beda banget ya sana. Mungkin lebih lebih keju, lebih susu. <laughs> Iya. <laughs> Mhm. Mhm, iya. Iya, iya. Karena kan, eee, orang Indonesia suka yang lebih berasa ya, beragam rasanya, mhm. Bumbunya yang kerasa banget gitu kan. Kalau yang, eee, di luar mungkin lebih itu tadi susu keju. <laughs> Cenderung ke sana. <laughs> <laughs>
Nendang, gitu ya? <chuckles> Betul. Iya iya. Betul betul. Iya betul. Rasanya juga eee, mungkin garami kadar garamnya pun juga kurang karena lebih iya betul karena di luar negeri tuh benar-benar memperhatikan kayak nutrisi dan lain sebagainya, kalau kita kan, ah, mungkin micin di banyakin. <chuckles> Iya rasanya lebih nendang. Iya. Betul. Heeh
Terendah ya? Pokoknya enak. <laughs> pokoknya enak. <chuckles> Iya bener banget. Oke, nah apa, eee, kalau misalnya di mana tadi di negara te tetangga nih terdekat gitu ya, yang direkomendasikan makanannya apa nih? Yang menurut Kakak nih, sesuai pengalaman nih?
Mhm. Iya.